जी अ, तो मेरी जो समस्या है वो ये है कि मैं थोड़ा ओवरथिंकर हूँ। मुझे हर चीज़ को लेके मैं ज़्यादा सोच लेता हूँ उसकी वज़ह से होता है क्या है कि मुझे मेरे अंदर एक डर भर जाता है। एक सहमना मेरे अंदर आ जाता है, कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी एक असुरक्षा मेरे अंदर बढ़ जाती है। जब भी मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, कोई मेरे शौक हैं मेरे या मेरी मेरे नए क्रियाकलाप कुछ, नई कोई गतिविधि या कोई एक्टिविटी मैं जब शुरू करना चाहता हूँ तो मैं उससे पहले ही उसके बारे में बहुत कुछ सोच लेता हूँ। और वो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक डर पैदा कर देता है एक र सुरक्षा पैसा पैदा कर देती है। अब जैसे मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं अ, एक कैफ़े प्लान कर रहा हूँ खोलने का। तो मुझे लगता है कि हाँ। जी, जी। तो मैं वो कैफ़े खोलना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये डर है कि इतना अमाउंट मैं लगाऊँगा कहीं ऐसा नहीं हो कि वो उतने तरीके से वर्क ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारा नुकसान हो जाए या ऐसा ना हो कि जो लोग अमूमन गुंडागर्दी करने आ जाते हैं ऐसे लोग हमें परेशान करें क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें ज़्यादा भी होती हैं। तो इस तरीके के ख़्यालात मेरे साथ बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं न कहीं वो मेरे अंदर तनाव, डर, बेचैनी और असुरक्षा बढ़ा देते हैं। कई बार मैं सोच रहा होता हूँ कुछ नया काम करने का जैसे मुझे राइटिंग बहुत पसंद है। तो मैं कभी दुनिया को नहीं दिखाया है कि मैं कि मैं अ, इस पर काम करूँ। मैं जब मैं सोचता हूँ कि मैं इसको बाहर लोगों सामने लेकर जाऊँ ओपन माइक वग़ैरह में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी गलत प्रतिक्रिया आ जाए, कोई हँस दे, कोई इसका मज़ाक उड़ा दे। तो इस तरीके के ख़याल मुझे हर चीज़ को करने में आते हैं जब भी मैं कुछ नया अनुभव कर रहा होता हूँ या नई चीज़ें एक्सपीरिएन्स करना चाहता हूँ तो मेरे अंदर ये ज़रूर अपने आप उत्पन्न हो रहा होता है, वो डर अपने आप उत्पन्न हो रहा होता है। तो अगर आप मेरी कोई मदद कर सकें इस विषय में तो मैं आपका आभारी रहूँगा। जी।
हाँ जी। वाह! वाह! अच्छा। अच्छा। जी। उ, ज़रूर ज़रूर। लेकिन क्या मुझे आपके ऐसे भी अनुभव बता सकते हैं कि आपने कोई नई चीज़ शुरू की और उससे आपको बहुत अच्छा आउटकम आया?
अ, हाँ मतलब मैं गाने में अच्छा हूँ इसीलिए मुझे लिखने की आदत पड़ी। अ, मैं अ, जब मैं कॉलेज टाइम में था तब मैं गाता था और जब मैं पहली बार गाया तो लोगों ने बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, अच्छी प्रतिक्रिया दी कि तुम अच्छा गाते हो। है ना? तो खुद के गाने लिखो उनको कम्पोज करो उनको बनाओ, तो मैंने कहा, "यार ये तो बहुत अच्छा है।" लेकिन वो 1-2 बार ही ऐसा हुआ है कि जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा प्रतिक्रिया मिली हो और जिसने मुझे मोटिवेट किया हो। लेकिन अमूमन टाइम पे क्या होता है कि चाहे कोई भी काम हो मैं मतलब थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग मेरी प्रॉब्लम रहती है। मैं अ, जब अ अ, नए रिलेशनशिप में भी आया था तो मुझे भी ये लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा बट लकिली वो अच्छा रहा लेकिन
अच्छा।
लेकिन अमूमन कोई भी काम शुरू करूँ, कोई भी गतिविधि शुरू करूँ, कोई भी एक्टिविटी शुरू करूँ या मैं जो शुरू करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पिताजी जो हैं वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और वो मुझसे सलाह-मशविरा चाह रहे थे कि बताओ क्या करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कैसे बता दूँ मुझे डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अ, मेरा और ज जो विचार है या मेरा जो अ, मत है वो कहीं गलत बैठ जाए और, और मेरी वज़ह से कोई नुकसान हो जाए फिर मेरे ऊपर ये सारी ज़िम्मेदारी आ जाए। तो इस तरीके के डर मुझे कहीं न कहीं सताते रहते हैं। जी।
अच्छा, अच्छा। हाँ जी। जी, जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत कठिन होता है अगर आप ओवर थिंकिंग हो और आपको कोई डिसीज़न लेना हो, सही है ना? लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि, आप कोई भी नया नई चीज़ शुरू करने से पहले, आप किस चीज़ को ज़्यादा हैसल करना चाहते हो कि आपकी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आए, आपको उस चीज़ में मज़ा आए, या फिर ऐसा है कि नहीं, इस चीज़ से बहुत पॉजिटिव ही आउटकम होना चाहिए, या फिर आपको चलेगा कि ठीक है इसे सीखने मिलेगा तो भी चलेगा। ऐसा कुछ है आपका?
जी। अ, देखिए मैं तो हर तरीक़े से ही सोच रहा होता हूँ ना जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग जो है वो आपको हर चीज़ की तरफ़ सोचना सिखा दे अब मतलब बत सोचती है हर चीज़ की तरफ़। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा भी मिले, लेकिन कई बार ये लग रहा होता है कि मैं अपना शत-प्रतिशत दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, और नहीं दे पाऊँगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा? कई बार मैं ये भी सोच रहा होता हूँ कि कुछ नहीं तो स्किल डेवलप हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे ये लग रहा होता है कि अगर स्किल डेवलप करना ही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अ अ, उम, कुछ नहीं तो नए लोग मिल जाएँगे नए लोगों के साथ नया अनुभव हो जाएगा, है ना? इस तरीक़े की चीज़ें होती हैं तो फिर तब मुझे लग रहा होता है कि ठीक है इस तरीक़े से भी सोचा जा सकता है, है ना? मैं तो चाहता हूँ कि पैसा भी आए अगर मैं कुछ नया स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो, पैसा भी आए, लेकिन मुझे ये भी लग रहा होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ वो डूब जाए, या उससे हमारा नुकसान हो जाए या हम कहीं लोकल पॉलिटिक्स में फँस जाएँ, तो इस तरीक़े के ख़यालात आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं अमूमन आस-पास लोगों को देख रहा होता हूँ तो इन सब चीज़ों से जूझते हुए, मतलब अ, जिनका एक दमखम नहीं है तो वो कहीं न कहीं जूझ भी रॉय रहे होते हैं गुंडागर्दी से और दादागिरी वाले लोगों से, तो इस तरीक़े के ख़्याल मेरे कहीं न कहीं ज़हन में आ रहे होते हैं। जी।
जी। हाँ, जी। हाँ, जी। अच्छा। जी, जी। मतलब आपके यहाँ जो आप च बाकी की चीज़ें देख रहे हो और जिनके एक्सपीरियंस देख रहे हो, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ऐसा मैं स कह सकती हूँ। है ना? तो आपका ये जो डर है वो क्या अभी के लिए है या फिर कितने समय तक ये चल रहा है? मतलब अभी देखो कि ऐसा नहीं है ना कि अ, हम एक दिन में ही ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। आप, कितने सालों से इतना, इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो और बहुत ऐसा हो रहा है?
जी, जी, बिल्कुल। जी। जी अ, अभी अगर मैं बताऊँ तो मेरी ओवरथिंकिंग तो बहुत शुरू से मेरी ये समस्या है। लेकिन जब से मैंने कॉलेज पासआउट किया है, जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं जब दारोमदार आया है, जब अपने आप के होने का आपको अ, ये कहा जाए कि साबित करना होता है कि तुम क्या कमा सकते हो, क्या अ, कितना कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, तब मेरे साथ बेचैनी कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तब मुझे लगता है कि, "अरे यार कितना प्रेशर है, कितना कुछ करना है। अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तो ये कैसे होगा? क्या मैं कुछ कर भी पाऊँगा? भविष्य क्या है?" लोग तो मम्मी मतलब घर-परिवार वाले तो चाह रहे हैं कि जल्दी तुम कुछ अच्छा कर लो, चार पैसे कमा लो तो तुम्हारी शादी कर दें। तो मुझे लगता है मैं तो अभी तक स्टेबल भी नहीं हो पाया जबकि मेरी उम्र 30 के आसपास हो चली है। तो इस तरीके के ख्याल होते हैं जो मुझे परेशान कर रहे होते हैं। जी।
अच्छा। अच्छा। जी, तो आपकी इ ये जो समस्या है, इसके लिए आपने खुद से कुछ सुझाव किया है या फिर आपने काउंसलिंग या फिर किसी थेरेपी की चीज़ देखी है? कि चलो ये करके देखते हैं कि सही से होता है या नहीं।
अ अ अ, नहीं मैंने ये तो नहीं किया है लेकिन हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि तुम को ध्यान करना चाहिए, कि तुम कहीं न कहीं परेशान हो, तुम भटके हुए हो। तो मैंने ध्यान करना शुरू किया और ध्यान करते-करते मुझे अच्छा लगा, लेकिन कहीं न कहीं ज़िम्मेदारियों के चक्कर में, ज़िंदगी के संघर्षों के आपा-धापी में, कहीं न कहीं मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाया, तो उसकी वजह से वो चीज़ मेरी रह गई। और दूसरा ये है कि मैं एक्सरसाइज करता था शुरुआत में, एक्सरसाइज जो है मुझे जी हाँ, योगा या प्राणायाम और अ, कभी-कभी जिम भी करता था, रनिंग करता था। वो इसीलिए करता था कि कहीं न कहीं मेरे अंदर जो मेरे हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होंगे और मेरा थोड़ा कनाव तनाव कम होगा, मेरा डर कहीं कहीं न कहीं कम होगा, बेचैनी कम होगी। अभी तो कई बार ऐसा होता है कि, मैं तो बिना सोए उठ जाता हूँ कई बार, तनाव इतना ज़्यादा होता है, कई बार अनिद्रा हो जाती है मेरे साथ, कई बार ये भी होता है कि सोते-सोते अचानक से नींद खुल जाती है, इतना सब कुछ सोच-सोच के कि, यार कैसे होगा, क्या होगा? और मैं जो सेट स्टार्टअप करना चाहता हूँ, वो होगा भी या नहीं होगा? कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे भी याद है कि मैं जब, ये मैं बिल्कुल ठोस तरीके से सोच लिया था कि अम, ये काम करना है तो मुझे, तो फिर मैंने देखा कि एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि अ, पार्टनर ने ही धोखा दे दिया। अब मुझे लगता है कि यार पार्टनर के साथ मैं काम करने वाला हूँ, तो ये कैसे होगा? कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो ये मेरा भाई है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, भाई की तरह बात करता है ये दोस्त मेरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे के चक्कर में कहीं मेरे अ, रिश्ते भी खराब हो जाए और हमारा कैफे भी खराब हो जाए, स्टार्टअप भी खराब हो जाए। तो ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यार पैसा जब मैं किसी जगह पर लगा रहा हूँ, तो वो सही से इन्वेस्ट हो, सही जगह जाए और उसका फीडबैक भी और आउटकम भी अच्छा मिले। तो इस तरीके का ख़्याल कई बार मुझे परेशान कर देते हैं, कई बार झकझोर देते हैं और कई बार मैं सहम जाता हूँ। जी।
हाँ जी। अरे वाह! हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। अ, जी देखिए, आपने जैसे कहा कि आप वर्कआउट भी करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं और योगा भी करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, आप करते हैं और आपको कंटिन्यू ये करते रहना चाहिए। और दूसरी बात कि, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, आपने जैसे कहा। तो मैं आपको एक सलाह दूँगी कि, आपके डर को पहचानिए जैसे, आपने जैसे कहा कि, दोस्त कहीं धोखा ना दें या फ़िर आजू-बाजू के लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो ना आएँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो सारी नेगेटिव चीज़ें हुई, राइट? आप ऐसे देखो कि उसकी पॉज़िटिव साइड भी होगी, कि दोस्त अच्छा भी हो आपका या फ़िर आप पार्टनर के साथ ना करके, ख़ुद से भी अगर आ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और वो अच्छा भी हो जाए, तो बहुत बड़ी व बात हो जाएगी आपके लिए, है ना? और जैसे आपने बताया कि आप आपके दोस्त उसके साथ-साथ आपको एक मेंटर और एक ग्रुप ढूँढ़ना चाहिए, जो आपको हेल्प करे। जैसे आपने कहा कि आपको स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि, और देखना पड़ेगा कि कौन-से ऐसे स्टार्टअप्स हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हो उसके लिए या फ़िर जो स्टार्टअप लु वाले लोगों के मीटअप्स होते हैं या फ़िर बिज़नेस मीटिंग्स होते हैं, उनमें जा सकते हो। उनसे सलाह ले सकते हो, कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बाधाएँ हैं, इनको मैं कैसे ओवरकम करूँ? तो क्या हो जाएगा आपके अंदर का जो डर है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, आपके अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे वाह! बाकी लोगों ने ही किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ।
जी। जी, जी, जी।
मतलब छोटी बात में बताया जाए, तो आप ट्राई करो कि ऐसे लोगों के साथ आप रहो, जो बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं और उसमें सफलता भी मिली है। ताकि आपको क्या होगा, आपको खुद पे भी एक विश्वास आएगा। अरे वाह! इनका हो गया, तो मेरा क्यों नहीं होगा? और जैसे आपके बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़ी मंजिलें है। आप ट्राई करो कि छोटे-छोटे कदम लो उसकी तरफ। रोज़ाना उसके बारे में अभ्यास करो और प्रगति क कर रहे हो, तो उसे अच्छे से माप लो। थोड़ी डायरी बना लो या फिर कोई अ, बड़ा सा बुक ले लो, उसमें लिखना शुरू कर दो कि आज मेरी जो ये अ, नया अनुभव है, जो मुझे लेना है, उसके लिए मैंने ये चीज़ की और ये स्टेप्स लेने से बहुत अच्छी बात हुई। और अगर ये स्टेप मेरा कहीं गलत सा हो गया, तो उसके बारे में आपने क्या सीखा, वो भी लिखो। आपने जैसे पहले बोला कि आप सीख भी सकते हो या फिर पॉज़िटिव और नेगेटिव आउटकम भी आ सकता है। लर्निंग के लिए हम ये सारा सब कुछ करते हैं, सही बात है ना। तो अगर लर्निंग हो जाए अच्छे से और आप सीख भी लोगे, किसी नुकसान से भी, तो आपके लिए वो अच्छी बात होगी फ़्यूचर के लिए। आप फ़्यूचर का देखो आप बहुत अच्छा पॉज़िटिव माइंडसेट रखो और जो नेगेटिव चीज़ें आजू-बाजू में हो रही है, उसमें कम ध्यान दो, तो क्या होगा, आपका दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा और सारी चीज़ें भी अच्छी हो जाएँगी।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
जी। जी। जी। जी, ज़रूर। जी। धन्यवाद।